Adanalıyım dersem herhâlde, eee, aşağı yukarı kafanda bir şeyler şekillenir diye düşünüyorum.
Hemen mi şekillendi kebaplar geldi aklıma. <giggles>
<chuckles> Aynen öyle ya aslında, eee, hani bi bir yemek bir kenti temsil ediyor. Yani, çok özel bir şey bence. Biz biz de Adanalıların böyle bir huyu var. Kendimizi bu anlamda çok şanslı ve özel hissediyoruz. Çok kıymetli. Evet, aynen öyle. Yani, tabii sadece Adana kebap da değil, o kadar çok çeşidimiz, o kadar çok lezzetimiz var ki, eee, ama Adana tam olarak böyle bir şehir. Yani, hani, böyle bazı şehirlerin ruhu kelimelerle değil de sofralarla anlatılır. Adana öyle bir şehir, Antep öyle bir şehir. Eee, bizim sofralarımız meşhurdur. Hatta tam bugünlerde Adana'da, eee, lezzet festivali var. Son, tabii son on yıldır inanılmaz büyük bir organizasyonla bir lezzet festivali yapılıyor ve, emm, tanıdığınız tanımadığınız bütün şefler Adana'da toplanıyor. Evet.
Hı hı. Evet, değil mi? Adana kebaptan bahsediyorsun. Evet. Hı hı. Ehe. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Doğru, hı hı. Harika. Hı hı. Hıh. Hı hı. Harika. Adanalı şefler mi yoksa Türkiye'nin her yerinden ya da dünyadan da mı geliyorlar?
Değil, değil, değil. Tüm Türkiye dünyadan da Türkiye'den de bütün şefler Adana'da toplanıyor, emm, yani şeflerin de hayran duyduğu bir mutfağımız var tabii yani, emm, gerçekten bak, bir kentin kültürünü anlamak istiyorsan önce sofrasına oturmak gerekiyor. Yani biz, he, biz özellikle mesela bizde sadece karın doymaz. Bize mutlaka bir hikâye anlatır yemek. Her zaman böyledir. Yani, biz hiçbirimiz doymak için sofraya oturmayız Adanalılar. Biz önce gözümüzü doyururuz, eee, ondan sonra karnımızı doyururuz. Eee, en büyük özelliğimiz şudur mesela, bir Adana kebap siparişi verdiğinizde Adana'da, yanında en az beş çeşit, bazı yerlerde on çeşit meze gelir.
Çok güzel. Hı hı. Hıı. Neylere bakmak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor mesela? Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. O! Hı hı.
Ve bunun hepsi fiyata dahildir.